Слушай, я понимаю, о чём ты говоришь, но, а, в твоём плане про книги есть 1 несостыковочка. Дело в том, что подкасты, как правило, а, они организуются с людьми, которые на данный момент находятся в индустрии, если даже говорить про нейробиологию. И, как правило, там задаются вопросы, касаемые нынешней ситуации в этой сфере. А книги не выпускаются так быстро с новыми информацией.
Мгм, мгм. Слушай слушай, вот я вообще в е я вообще про про протестую против этого. То есть какие-то нюансы, э, в плане нейробиологии, которые мож м м могли бы там в последнее время быть открыты, они, ну, точно не являются предметом, который может заинтересовать широкого зрителя, ну, потому что нужно быть специалистом. То есть я как бы послушал лекции Сапольского там за 2010 год и за 2022. То есть там 2 курса лекций, и там вообще как бы практически ничего не изменилось. То есть наука, она, э, уже сформирована. Это полноценная дисциплина. То есть, какие-то там новые открытия, они очень маловероятно, что могут как-то фундаментально её перевернуть.
<chuckles> Мгм. Так, так. М. Ну, фуме фундаментально, может, нет, но какие-то детали, может, там выясняются новые, касаемо старых открытий.
Зачем такие детали токарю Васе? Зачем такие детали бухгалтеру там Валентине Петровне? Ну, она их не запомнит объективно. Я понимаю, что инте но он это не запомнит, потому что у него это одно за другим. Он как бы с таким интересом выслушал, значит, передовую информацию о нейробиологии, да? Но че через 5 минут пойдет слушать про эпоху Цезаря. А еще через час он пойдет слушать последние новости п об политике, и это у него будет, короче, каша в голове.
<chuckles> Ну, интересно людям, интересно. <chuckles> Ага, так. Мгм. <chuckles> Слушай, понятно понятно. У тебя такое прям совсем негативное, в общем, отношение к этому, я правильно понимаю?

М, интересно. Слушай, но ты же, э, сделала акцент на том, что ты считаешь, что многие эксперты, они не эксперты. Но на самом деле в интернет-пространстве огромное количество
Я такого, я я, та я, та я такого я такого не говорил. Вовсе нет. Я, как бы, говорил о том, что вещи, о которых люди говорят, вот эти вот эксперты, они большинству граждан, как бы, э, ни к селу ни к городу. То есть, вот зачем этому гражданину знать об у у устройстве там какой-то, а, этой, а, от отдаленной звездной системы? Вот. Зачем ему знать там об у устройстве нейробиологии? Ну, хотя, не, нейробиология- это к делу, но там всякая история, философия. Вот история, философия. Люди в основн слушают про историю, философию и политику. И вот, вот вот это вот зачем, как бы? Это просто, м, человек берёт и вклю в себе в мозг, э, запихивает, э, информацию, которая столь же тенденциозна, как то, что ему в школе преподавали, да, а, но просто на другой манер. И вот зачем ему, как бы, брать, э, себе лишнюю, тенденциозную, как бы, э, ерунду вкачивать?
Ну. Вот-вот. <laughs> Слушай М. Мгм. Слушай, этому есть простое объяснение. Этому объяснение е на есть название хобби. И люди просто имеют интерес, и, наверное, поэтому каждый вот, э, как раз-таки и смотрит, что ему нравится. Потому что, видишь, ты сказала: "Вот нейробиологию надо смотреть". <chuckles>
Кобя Ну, а вот знаешь, что я могу тебе сказать? Ск ск э, сказать на этот счёт? Ну, нейробиологию надо смотреть 100 % всем, потому что она как бы помогает реально. А насчёт хобби, смотри, как это хобби выглядело раньше. Раньше человек, он как бы в жизни состоялся и понял, что ему нужно хобби, связанное с историей. Он покупает себе книжный шкаф, и он начинает закупать этот книжный шкаф книги. И когда он занимается хобби, он сидит и читает книгу. Он, может быть, делает какие-то пометки, пишет свои мысли. А формат подкастов- это что такое? Это вот, значит, в встал, э, значит, э, спозаранку, воткнул себе в уши эту болталку, всё, пошёл делать завтрак. Сделал завтрак, пошёл, поехал это на работу. На работе ты там тоже постоянно подкасты слушаешь, потому что у тебя деятельность, она там максимум 30 % от твоего рабочего дня, да, остальное время ты пинаешь, да. И вот это пинание у тебя сопровождается этой болтовнёй. Вот видишь, то есть это не хобби, это на самом деле точно такая же зависимость, как и "ТикТоки".
Мгм. Да да. Ага. <laughs> Мгм. <laughs> Мгм.